بصراحة لا أبدا، خالص على الإطلاق، ما فيش أي منافس كان ليّا، وعلى فكرة كانت ال المنافس الوحيد اللي كان ليّا هي آراء الناس، يعني يا انجح يا اسقط حاجة زي كده يعني، بس اللي أنا لاحظته دوّة، دايمًا كنت بالاحظ ساعات إن هو، في شخص معيّن دايمًا كان بي <tsk> يعني عنده حتّة إن هو أنت بتكتب ليه، وبتعمل ليه؟ بطّل تكتب، بطّل كذا، بطّل كذا، حتّى الفيسبوك بتاعي لمّا نزِّلت عليه Link صراحة ده، عشان أعرف مثلًا مين اللي بيعمل كده، كان بيوجه لي رسايل كتيرة جدًا في اليوم، كتيرة فوق ما تتخيّلي، أيوه نفْس الشخص، عايز أقول لِك يمكن طريقته مشابهة جدًا لطريقة الناس اللي كانت بتكتب ال ال ال البتاع ده يعني، ال الكلام أو النقد ده، بس ما أعرفش أنا أنا باحاول أفكّر كده، تفتكري هو الشخص دوّة هو شخص واحد بس هو اللي عمل كلّ ده؟ والّا فعلًا الناس غيّرت رأيها، و والّا أنا بقيت شاكك طب قولي لي طيب، أركّز إزاي أصلًا عشان ألاقي كتاباتي كويسة، أو أطلّع كتابات كويسة فعلًا؟
إمم. إمم، إمم. آه. ياه! إمم. الكلام أو الانتقادات، آه، آه. إمم. بُصّ خلّي إمم. أيوه. إمم، أنا متفهمة جدًا إن الموضوع أكيد موتّرك أصلًا ومخلّيك فعلًا مش عارف ت يعني تقرر أصلًا هو اللي حصل ده فعلًا من آراء الناس، أو إن فعلًا ممكن يكون شخص مثلًا، بينتقدك لمجرّد إن أنت مثلًا آآ، بدأت إن أنت تتعرِف أو الكلية مثلًا الناس بدأت تعرفك أو كده، هو حابب مثلًا هو يبوَّظ السمعة دي، أو يبوَّظ بقى سمعة إن أنت بتكتب كويس، وتبقى هتشارك مثلًا في حاجة أو كده، هو صعب إن أنت فعلًا تتأكد بس ب من كلامك يعني واضح إن هو شخص مش سوي نفسيًا، أو عايز بقى يحطّم نجاحك أو كده، إمم، فخلّيني أقول لك
بالضبط. برافو عليكِ أيوه، هو فعلًا كان حاجة شبيهة بكده فعلًا، أيوه.
أيوه بالضبط، فخلّيني أقول لك إن هو طالما نفْس طريقة الكتابة اللي كانت موجودة في صندوق الأنتقادات، ونفْس الكتابة كانت موجودة في ال الLink بتاع صراحة ده، ففي الغالب هيبقى شخص واحد فعلًا هو بيعمل كده، بس خلّيني أقول لك إن مشكلتك م أو يعني طريقة إن أنت تتعامل معاه، بالعكس أنت تجاهله تمامًا، إن هو واضح أصلًا إن هو حد يعني زي ما بيقول حاقد عليك وحاقد على نجاحك، فبالعكس أنت ما تتأثّرش خالص، وبالعكس ما ت ما تبدأش إن أنت مثلًا تخاف إن أنت تعرض مثلًا أعمالك تاني أو كده، بحيث إن أنت كده أنت بالعكس أنت بتدِّي له فرصة إن هو يعمل اللي هو عايزه أصلًا، هو كده حقق اللي هو عايزه، إن أنت تبطّل إن أنت تعرض أعمالك أو إن أنت ما تخشش المسابقة أو كده، خلّيني أقول لك برضه أنت جرّبت مثلًا إن أنت تروح تكلّم حد كان المسؤول عن المسابقة، أو الصندوق ده مثلًا توضح له المشكلة اللي حصلت دي، عشان تحاول تفهم أكتر؟